Uhum, exatamente, e pronto aí, eh, a gente vai controlando esses gastos e tudo mais, mas eu vou trabalhando, ele também, eu estou feliz de estar trabalhando hoje, né, de ter um dinheirinho a mais, eh, não que antes não tivesse tem, sempre teve mas assim, hoje tem.
Uhum. Mas agora é mais, é mais abundante, né, nesse caso.
Sim, para eu comprar mais tipo minhas coisas, eh, os nossos filhos estudam em em colégio particular então cada vez eles têm uma coisa nova para fazer, a minha filha tem uma viagem para Barcelona, eh, para Andorra também, então a gente está pagando coisas, sabe?
Uhum. Uhum. Uhum, olha que legal hein? Uhum, então é, então realmente esse dinheiro ajuda, vem em um momento assim muito essencial, né.
Muito, né, adolescente gasta que é uma beleza. <chuckles>
É verdade, é verdade. É quando ficar na fase adulta aí que você vai ver. <laughs>
Ah, mas na fase adulta é é a pessoa já tá trabalha uma pouquinho, né, faz um estágio ali alguma coisa, e e já dá pra para os pais auxiliarem também.
É verdade. Aí já dá uma folga para os pais, né, porque não dá para sustentar a vida toda também, né.
Exatamente, mas aí que, assim, adolescente depende total da mamãe e papai, olha é shopping, é não sei o quê: "Ai a minha calça está velha, ai meu celular quebrou, ai não sei o quê", toda hora é uma coisa. <chuckles>
É um tênis novo, eh, né, alguma coisa da moda, né, isso, isso realmente nessa fase jovem.
Tenis. E ainda mais sendo menina, ai a moda já não é mais essa, a moda é a ou <chuckles>
Aham. E você é bom que você vai vai sempre também conhecer na moda, né, porque, acaba tendo participação efetiva, né, nisso.